あ、そうなんですか。またそれも面白いですな。変わった餃子の食感を楽しめて、楽しいなって感じなんですが、なんかすごい楽しいご家族だったんじゃないかったっていう風なね、なんか、うあの、雰囲気がすごく伝わってきますけど、ご自身でもその昔の思い出とか思い出すと、やっぱり、その水曜日のご馳走のことが一番頭に浮かんできますか？
そう。 うん。 と。あ。ああ。 <laughs> そうですか、うん。 うんうん。 あ。 もう、あの、ご飯っていうとやっぱり、その、すき焼きとしゃぶしゃぶもあったんですけど、その2つが、あの、おばあちゃんがいつも、あの、買ってゆでて。僕はおばあちゃんの隣の席で食べてたんで
ええ。 ええええ。